Pues, es principalmente que yo siento que me estoy enfocando mucho al trabajo, y ahí como que mi pareja es el que tiene el conflicto de que: "Oye, no nos hemos visto", "Oye, no me contestas", "Oye, esto". Entonces, es lo que siento que principalmente ahorita como que es el reclamo de mi pareja hacia <chuckles> como hacia mi trabajo, como así es mi tiempo personal, pues, yo me organizo o o no pasa nada, pero mi pareja sí tiene como ese tema de que siente que yo estoy muy englobada, ahorita en mi trabajo y eso es lo que, pues, más como que, genera estrés como en nuestra relación, vaya.
Okey, ya veo. Y bueno, tomando en consideración esto, ¿cómo es tu horario de trabajo? O sea, ¿tienes un horario fijo o debido a tu trabajo como que tienes más libertades y control? ¿O simplemente, pues, has tenido que, quizá aprovechar un poquito más de este tiempo para para poder estar al día con tus con tus pendientes? Cuéntame un poco.